Iya, bener sih. Tapi aku iya, nggak nggak melulu ini sih, Kak, kalau semisal kayak, eee, film, iya aku memang biasanya kayak langsung langsung harus habis, gitu. Tapi kadang kadang series pun juga sama, Kak, kadang kayak udah 1 episode, terus, eee, nambah lagi, eh tahu-tahu udah satu ini, apa apa tuh namanya, season gitu udah udah langsung habis terus nanti <laughs>
Iya kan? Mhm, benar benar. Iya, kan? Langsung tamat kan? Nggak habis, nggak terasa, gitu kan. Terus, tahu-tahu liat jam, "Ya ampun, udah jam segini, kagak makan, kagak ngapain-ngapain <laughs> gitu, kagak tidur" kayak, Kakak, gitu ya, pernah kan sampai begadang gitu saking, apa sih, serunya mungkin kalau apalagi kalau filmnya seru atau bikin penasaran ya kan? Jadi pengen tahu, "Ini, lanjutannya apa?" Kalo nggak sampai kepikiran, gitu malah jadi lupa ya, keterusan.
Hmm, bener. Mhm. Aduh. Iya. Heeh. Iya. Heeh, iya, bener bener. Iya. Iya sih, bener, Kak, apalagi kalau, eee, film gitu, kan biasanya ini ya, apa, kayak, eee, sebelum kayak bersambung gitu kan, ada ada kayak adegan yang bener-bener buat kita penasaran lah, kalau nggak dita ditonton lagi, gitu kan, pasti gimana gitu, kayak ki kita pengennya namatin aja, gitu.
Iya.